А за сколько? Это за 1 день перека перекапывания огорода, или там несколько дней понадобилось ему?
Да, он перекопал за 1 день, потому что это очень быстро. Он делал как бы перерывы. Мы приехали туда с утра, муж даже ездил, я в тот день даже не ездила. Вот. С этим человеком они приехали, да, он, говорит, э, делал себе перерывы, потому что, когда ты тащишь перед собой этот мо мотоблок, всё равно руки устают, и нужен всё равно какой-то перерыв и отдых, п перевести дыхание, набраться сил там, перекурить, попить воды. Там у каждого свои затеи. Вот, и копал. Мгм.
Та Ага. Мгм. Так. Мгм. Так. И после этого т пос Ага. И после этого, как вы перекопали, вы пош Э, сколько дней нужно подождать, чтобы можно было там ее как-то разрыхлить, или что нужно сделать потом с землей?
Да, потом, через несколько дней, э, опять приехал этот мужчина, действительно, как бы вот разрыхлить его, как ты говоришь Да, с какими-то своими другими принадлежностями. Да. Я, т опять-таки, в этот раз я не ездила, я уже приехала, когда уже земля готова была вот, э, полностью обработана. Да.
Мгм. Так. Интересно. Мгм. К посадке. Мгм.
Я приехала на осмотр, так сказать. Главный ог-огородник. Да.
Мгм. На на осмотр плантаций, да? Да, плантаций своих. И что же нужно туда посадить? И к чему вы пришли, что вы решили посадить в итоге?